Nah, ngomongin soal playlist nih. Pernah gak nih, Kak, bikin playlist bareng sama teman, sama komunitas atau, buat bikin kenangan khusus nih playlist-nya, ada nggak tuh gak, Kak? mo
Oke. Oke oke. Ada ada ada banget, ada. Jadi mungkin kalau ditanya bikin playlist gitu ya, itu yang keinget pasti zaman-zamannya ya mungkin zaman sekolah gitu kali ya SMA, kuliah, itu kan teman-temannya kan ada yang masih apa eee, masih ba masih bareng gitu dari SMA sampai kuliah tuh. Masih ada beberapa yang bareng kan, itu ada sih kita buat di zaman-zaman dulu apa sih zaman-zamannya Maroon 5, kemudian lagi ada, ya Taylor Swift juga lagi agak naik daun kan. Ya, kita buat ini sih, buat playlist-nya gitu jadinya. <laughs>
Mhm. Oke. Nah, ini bikin, eee Eee, Taylor Swift atau Maroon 5. Nah, bikinnya di gimana nih, Kak? Apa kalau udah zamannya internet, online atau masih pakai CD, DVD mungkin? Atau masih pakai kaset jangan-jangan? <laughs>
Heeh. Oh. Karena dulu itu aku itu masih pak aku udah ini, eee, kita udah pindahin itu ke, eee, USB us apa iya, itu udah kita masukin jadi lucunya waktu itu mhm, MP3 ya. Jadi, kita udah, eee, posisinya, eee, saya suka lagu apa gitu kan. Kemudian dia suka lagu apa teman-teman gitu. Itu, kita masukin di 1 USB. Nah, kemudian pada saat saya inget ini waktu itu istilahnya class meeting ya, apa, kan pada class meeting kan pada waktu SMA nih, waktu SMA. Ada yang class meeting ya. <laughs> Jadi, class meeting, eee, udah selesai apa, tanding gitu kan, futsal, tanding basket gitu. Ada waktu-waktu kosong itu kan, kita istirahat. Nah, itu ada, eee, kita buka 1 laptop. Jadi, USB-nya tuh dikumpulin di 1 laptop, lagu-lagunya tuh di-copy semua di situ.
Ke, USB, oke. MP3 berarti ya? Oke. Class meeting, mhm, ini waktu SMA dong berarti? Eee, soalnya ada class meeting, nih. <laughs> Heeh.

Ah, menyenangkan banget tuh, Kak, <smacks lips> punya grup WhatsApp yang awalnya cuman, eee, gara-gara playlist dari tim basket ya cuman 5 atau sampai ya bra basket ya 5 orang ya, dah 10 orang sama cadanganlah ya.
Ya, 5 sama cadangan, ya 5 oranganlah waktu itu kurang lebih, orang cuman 2 meja kok kita duduk-dudukan kayak gitu kan jadi
Wah! Tapi akhirnya bertambah dari kelas sebelah <smacks lips> kemudian nambah lagi jadinya dan akhirnya bentuk grup WhatsApp yang sekarang lucu-lucuan ya, Kak.
Akhirnya sekarang itu sampai sekarang yang bertahan tuh 10 orangan kurang lebih di grup itu dan semuanya tuh aktif, aktif yang tadi ya. Heeh, kalau ada ngasih foto nanti dikomen macem-macem, itu berlanjut terus tuh, <sighs> nasi kuning tiba-tiba jadi apa jadi apa gitu kan dikasih kopilah, dikasih apalah, itu awalnya dari lagu. <laughs>
<chuckles> Wah! Keren keren. Kenangan khusus dari playlist itu betul-betul membentuk hubungan yang emosional ya, Kak, ya.
Betul betul betul banget sih. Itu, eee, suatu hal mungkin yang dibilang nggak bisa diubah ya. Karena, kan nggak bisa diulang lagi. Misalnya, kita mau bikin baru lagi juga sekarang mungkin bisa. Cuma nanti tetep apa, feel-nya atau rasanya atau ya itu tadi ya, cerita kenangannya itu pasti kan berbeda ya, gitu. Sebenarnya bagus semua tidak ada masalah. Cuman beda aja nih rasanya. <chuckles>
He Dan nggak bisa diulang lagi nih, Kak. <chuckles> Beda banget, beda karena sekarang udah Heeh. Ya, waktu zaman sekolah sekarang yang tentunya udah pada bekerja dan bahkan udah ada yang berkeluarga ya kali, Kak, ya.
Heeh, betul. Jadi, udah beda tapi ya nggak apa-apa, kita tetep masih, apa, saling hubungan kan jadinya dari situ.
Oke. Ya, makasih nih, Kak, udah ngobrol bareng soal playlist, kena enak banget nih ngobrolnya nih, Kak.
Oke oke. Oke, sama-sama. Sehat-sehat ya.